Exato, eu acho que isso é muito mais uma estratégia também, pra de certa forma, conseguir, né, eh, fazer com que as pessoas, eh, sejam mais tipo exclusiva, sabe. Tenham acesso ao exclusivo que é ali estar em um apartamento novo, olha acabou de ser construído, já é seu. Então acho que tem todo esse quê de exclusividade, premium, sabe. Na a gente eles levam isso bem a sério. E aí acabou que lá mesmo o meu senhorio me apresentou aquele apartamento que estava em construção.
Aham. Sim. Hum. E vo Aham. Ah, que bacana. E essa viagem toda, foi assim primeiramente para conhecer a gastronomia, conhecer a parte culinária da Argentina, só que lá então você encontrou o amor da sua vida, foi isso?